Eu tô ok, sabe?
Ah.
É, pra mim é isso, se tiver sol, eu estou ok, mas, frio, nublado aí. Ah
Hum. Me É eu eu sou um cara eu sou um cara que pode tá sol, mas se estiver frio, eu eu já fico. Se eu tiver que colocar jaquetas e jaquetas em cima mesmo com sol, eu já eu já fico meio de mau humor já.
<laughs> <chuckles> <laughs> Sério? <chuckles>
É.
Você você gosta mais do do calor mesmo, não tem como, né?
Eu sou um cara de calor, de praia, eu gosto muito disso.